Ayan, ang sa akin din na ganun din. Ah, na siyempre maraming nangyari, ah, pan ah, ng pandemya maraming mga, ah, hindi na hindi na tumagal at sanhi ng virus. Ah, kahit ngayon ma pag naalala natin 'yung pandemic talagang, ah, may, um, parang, ah bagabag sa isip natin na sana 'di na lang nangyari 'yung gano'n 'di ba. Kasi o may mga part din may miyembro din kami ng pamilya na lumisan dahil sa pan ah, virus at sa pandemic, kaya malungkot din 'pag nababalikan or talagang 'yung pandemya 'di ba. 'Tsaka, ah, mas nagkaroon ng ano ngayon, eh, ah, awareness sa kalusugan nung 'di ba 'yung nagka-pandemya. Kahit sabihin mo nga lang na may bagong variant, todo prepare ka na at todo ano ka na sa sarili 'di ba. Oo.
Mm. Mm. Ah, nako. Oo. Totoo. Totoo. Mm. Totoo. Oo, parang nagsa-stock ka na ng mga gamot, kasi baka magkaubusan na naman. <laughs> 'Di ba. Minsan nakaka-panic din po 'yung mga balitang ganyan 'no at sana hindi na tayo hindi na tayo makaranas ulit sa ating lifetime ng mga ganitong klaseng mga, ah, issues sa health 'di ba, at 'yan maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa akin, ah. Madami po akong natutunan sa inyo. Nag-enjoy po ako. Ayan maraming salamat po! Ingat!
Oo. Totoo, ayan. Oo. Tama, hoping, oo. Oo. Marami, oo. Totoo. Nagustuhan ko 'yung topic natin. Oo. Maraming salamat din, paalam.